بالضبط حاجة كمان يعني
جرّبتيه طيب في حاجات الصور آه قولي لي يا ريت، إيه تاني؟
آه هاقول لك حاجة كمان م صت من فترة كده حد من صحابي جه سمّعني podcast، آآ، وقال لي: "اسمعي الPodcast ده و وقولي لي رأيِك"، فأنا قعدت أسمع والصراحة شدّني يعني، قعدت أسمع الكلام و واللي شدّني وسمعته للآخر، وبعدين آآ، كان آآ، واحدة كتبت قصة حصلت معاها حقيقية وعن تعبها و وإن هي كانت دخلت المستشفى وكانت ه يعني آمم، كان حياتها في خطر و وبعدين الPodcast بقى كان بيتكلم عن إزاي هي آمم، واحدة صاحبتها نَجَدِتها بإنها قالت لها: "لأ أنتِ محتاجة تنزلي حالًا المستشفى، وكده على التليفون." فالمهم الPodcast ده كان بيحلل القصة، آه.
آه. حلو. ده كان كلام عن إيه؟ آه. حلو. إمم. اتبسطتِ بيه يعني. آه، فهمت.
بيحلل القصة من زوايا كتير، فقالت لي: "الPodcast ده على فكرة معمول من الذكاء الاصطناعي، أنا ادّيته قصة كتبتها"
أصلًا! اهم.
آه، آه وقالت لي: "هو من الألف للياء معمول من الذكاء الاصطناعي"، أنا قل
يعني أنتِ أصلًا ما تخيّلتيش إن هو كان ممكن يبقى حاجة زي كده هو قادر يعملها.
بالضبط بالضبط، 2 بيتكلموا مع بعض، أنت مش مُتخيّل أبدًا إن الاتنين دول مش حد يعني واقعي فعلًا قاعدين مع بعض في الأستوديو بيسجّلوا، فيعني الاستخدام آه انبهرت جدًا، وعرفت بقى إنّه واحدة كمان تانية جات قالت لي: "أنتِ عارفة أنا ساعات باحط مُحاضراتي للذ الذكاء الاصطناعي على الplatform معيّن كده، وبادّي له المحاضرة كاملة، وأقول له: "اعملها لي podcast."
آه. انْبَهرتِ بال بالاستخدام بتاعه. آه.

بُص يعني آخر حاجة كبيرة عملتها دي يعني، كنت باحاول إن أنا أذاكر شوية في التسويق، فطلبت منه إن هو يحط لي جدول آآ إزاي أخلّص الدراسة بتاعة الموضوع ده في فترة زمنية محددة، و آه آمم لقيته طلّع لي كورسات، وقلت له: "أنا عايزة حاجات مجانيّة أبدأ بيها، وعايزة أ أتعلّم التسويق في الحِتة الفُلانيّة دي." ف آه لقيته
حلو. فعلًا استخدام كويس. حلو أوى والله. ساعدِك بقى وادّاكِ فعلًا حاجة زي ما كنتِ متوقعة، والّا خيّب توقعاتِك؟
طبعًا. لأ صراحة، ادّاني آآ كذا كورس آآ free، وقال لي: "الكورس ده هيعلّمِك الحاجة الفُلانيّة، والكورس ده هيعلّمِك الحاجة الفُلانيّة." طب قلت له: "طب واعمل لي جدول بقى في اليوم، عشان أنا عايزة أدّي للموضوع ده ساعتين من يومي و واع واعمل لي بقى جدول كده عشان كل يوم أذاكر إيه؟ وابدأ منين؟" فلقيت عمل لي الجدول، فيعني أ أ يا
حلو. تمام. عمل لِك جدول؟ حلو جدًا. <chuckles> التزمتِ بقى بالحاجات اللي هو كان بيرشحها لِك؟ أ ويقول لِك <giggles>
صراحة لأ، يا أخ صراحة لأ، <laughs> بس آمم آآ يعني ا انبهَرت بصراحة بإن هو عَمل كل الحاجات دي، وأنا في كام دقيقة كان معايا، آمم، يعني زي منهج كده ويقول لك، أنت هتخش منين تعمل إيه هت هيبقى معاك ال المعلومة اللي أنت محتاجها في ال في المدة المُحددة.
فعلًا. صحيح. في الأول كنتِ تفتكري جدول زي ده لو أنتِ اللي حبيتِ تعمليه، أو حبيتِ تدوّري على حاجة زي كده ولكن من غير ذكاء اصطناعي، تفتكري ده كان ممكن بقى ياخُد منِّك وقت قد إيه؟ بحيث يعني تعرفي كده هو وفّر عليكِ قد إيه؟ أيام!
آه. أيام طبعًا، أيام يعني أيام آه، لإنه أنت مش مش بيبقى الموضوع مش يعني يس لو دخلت على النت إن أنت تدوّر على كورسات هتلاقي أول حاجة بتطلع لك، إ إعلانات، إعلانات، إعلانات، فأنت بقى هتبدأ تفلتَر من الإعلانات دي وتشوف إيه اللي ممكن تاخده، ومعظم الإعلانات دي طبعًا حاجات مدفوعة، وحاجات كمان متفَبرِك لها الريفيوهات بتاعتها، فأنت ما بتبقاش عارف أنت إيه الحلو بالنسبة لك وإيه الوحش. ومش عارف ت تقيّم ال الكلام ده ومش عارف تجمّع كل المعلومات اللي موجودة على النت دي، صعب إن أنت تجمّعها في وقت قليل، فلما يبقى في مكان بيجَمع لك كل ده
صحيح فعلًا والله. بالضبط أكيد. آه يا عندِك حق. إمم. هو وفّر بقى وفّر لِك بقى هو فلتَر لِك الكلام ده كله الخطوات دي بدل ما تاخديها، هو عملها لِك حرفيًا بتقولي فخَد منِّك وقت قد إيه؟
بالضبط.